Oye, pues, fíjate que estoy pasando por una situación un poco complicada y, la verdad, necesito un consejo, porque, no sé, muy bien por dónde empezar, qué hacer para solucionar esto que me está sucediendo. Te cuento un poco más, mira, la verdad es que yo vengo de mudarme y bueno, estoy en una situación complicada, porque, entre otras cosas, tengo que, eh, justamente, instalarme en una ciudad que es nueva para mí, atender diversas cosas, encontrar trabajo y demás. El problema es que, bueno, entre todas estas cosas que tengo que hacer, pues, mi presupuesto se ha visto limitado y esto ha afectado, eh, la forma en la que me alimento, ¿no?, yo estoy acostumbrado a, pues, sí si bien no seguir un régimen estricto de, alimenticio, pues, sí, comprar productos que, vamos, me fijo en qué es lo que hay detrás, ¿no?, cuando voy al supermercado, <chuckles> soy esa persona que voltea a ver la tabla nutrimental para ver cuántas proteínas tiene, cuántas calorías tiene, incluso, a veces el origen de los vegetales, eh, de los alimentos, eh, de la carne del pollo, eh, de los huevos, ¿no? Entonces, yo me fijo en dónde fueron criados, cosas de ese tipo. El chiste es que bueno, cuando pasa esto, generalmente, cuando los productos son de origen, pues, bio, digamos, eh, tienden a ser más caros y la calidad, pues, también es es mejor, pero, eh, son más caros. Eso es eso es cierto. Y el problema es que como te he dicho, eh, pues, vengo de de de recién mudarme y estoy en una situación complicada y eso ha afectado mi presupuesto, al grado de que yo ahora tengo que, pues, limitar un poco esta parte, ¿no?, de del régimen que est estaba acostumbrado y por ende, siento que lo que estoy comiendo, pues, no es del todo del todo saludable, ¿sabes? Y bueno, esto ya me está causando problemas, porque, pues, me siento mal, está afectando mi, incluso, mi estado anímico y es por eso que que quisiera un consejo.
Bueno, entiendo lo que dices. Antes que nada, este, muchas gracias por compartirme tu problema, muchas gracias por abrirte conmigo, eh, aquí estamos, cuentas conmigo y juntos creo que podemos llegar a una solución o, si no una solución, a encaminarte a una posible solución. Antes que nada, también, eh, lamento mucho tu problema. Sé que es algo difícil lidiar entre presupuesto y alimentación, porque algo tan básico como la alimentación no lo podemos, pues, malbaratar, no podemos recortar presupuesto y en sí la vida ya está cara. Entiendo que es una pre una preocupación en ti. Eh, un poquito para ent para tener un más contexto para ayudarte un poquito más y de una manera, pues más certera, te podría preguntar, ¿cuánto tú tienes tiempo para cocinar? O sea, ¿tienes, eh, los utensilios, tienes tu tiempo para cocinar?, y sobre todo, ¿qué tanto acceso tienes a lugares donde vendan, como me dices, eh, productos bio, pero un poquito lo queremos ver de este lado, no tan industrializado? ¿Un poquito más casero, un mercado, un lugar así?
Gracias. Sí, eh, mira, pues, en ese sentido, yo tengo una cocina, eh, una cocina con todo lo necesario para poder hacer prácticamente todo. No estoy limitado por esa parte, puedo cocinar bien, tengo los utensilios, tengo platos, ollas, todo, eh, y lo que me mencionaste acerca de los lugares donde puedo, eh, pues, obtener estos productos. Sí, fíjate que sí hay varios mercados alrededor de de donde vivo. Entonces, ese no es un problema realmente, creo que el acceso está ahí.
Okey okey, pues, perfecto. También me gustaría hacer un paréntesis, eh, antes que nada, la ayuda de un profesional en la nutrición siempre va a ser recomendada, son personas que se dedican a esto y son personas que lo tienen un poquito más claro. Y si dejamos de lado eso, eh, pues, me encantaría empezar a profundizar en otra cosa que sería eh, tu presupuesto. Me comentas que tienes un presupuesto un poco limitado, que has tenido gastos imprevistos, has salido de tu zona de confort, lo cual pues, siempre siempre, eh, a todas las personas con conlleva mucho trabajo y y un reinicio de su vida y de su sistema ya hecho. Así que de tu presupuesto, ¿cua cómo vendría siendo, eh, lo que destinas a tu comida? Puedes hablarme si quieres o semanal o mensual.
Mira, ahorita el presupuesto que yo tengo destinado a la alimentación podría ser yo creo que más o menos el 10%, de de mi salario. Em, pero claro, mi salario es ahorita el de un trabajador a tiempo medio, entonces por eso es que te digo que estoy en una situación un poco complicada. Tengo que pensar en qué es lo que compro, realmente ahora sí, anteriormente era como que sí, voy al súper y y esto, y esto, y esto, y esto, y obviamente no era así como que podía comprarme lo que quisiera, ¿verdad? Pero, como que dentro de mi cabeza decía: "Bueno, esto sí ya iba viendo, esto no está tan caro, lo puedo agarrar", esto quizás sí está extremadamente caro, mejor no. Y ahora sí es completamente distinto, ¿no? Ahora sí voy con mi mi calculadora y voy sumando uno por uno para ver si <chuckles> puedo, pues, comprar, ¿no? Hay veces que sí, de verdad tengo que dejar, este, pues, no sé, dejar de consumir cierta cierta verdura, cierta fruta porque no es temporada y es es muy cara. Entonces, en ese sentido, eh, mi mi presupuesto, digamos que no es no es como muy, mm, ten tengo tengo lo suficiente, creo, para poder adaptarlo a un régimen, eh, saludable, ¿no?, creo que no estoy tan limitado en ese sentido, pero sí, es algo que que tengo que también cuidar.
Mm, okey okey, entiendo. Y por último, eh, ¿tú comes de todo o tienes alguna preferencia por alimentos? ¿Tienes algún rechazo definitivo por alimentos? Porque también, pues, se vale. No me gustaría que te fueras por un lado en donde no te llenan nutrimentalmente o donde llegue el punto donde no disfrutes algo tan valioso como es alimentarte, ¿tú consumes cualquier tipo de alimento?, dejando de lado pues, lo obvio que busca siempre la mejor calidad y y algo pues, totalmente nutricional.
Sí, claro. Eh, mira, en ese sentido, la verdad es que yo consumo todos los alimentos, no tengo preferencia, pero sí estoy como, eh, orientándome a dejar eh, un poco de lado los productos de origen animal. Entonces, si bien es cierto que todavía los consumo, sí estoy tratando de consumirlos, eh, la menor cantidad posible, ¿no? Entonces a veces si antes comía 3, veces carne a la semana, pues ahora como 2, ¿no? O ya de repente eh, trato de evitar ahí, eh, esta parte de de los pescados y quizá pensar más por por los vegetales, trato de hacer esta esta esta distinción, pero no es algo que que realmente ahora pues, em, <clicks tongue> me esté limitando ¿no? O sea, en ese sentido, creo que yo puedo comer, eh, prácticamente de lo que sea, no sigo ningún régimen especial más, que el que sea saludable, ¿no?
Okey, entiendo, claro claro, pues, me encantaría empezar esta recomendación, eh, diciéndote que es importante que sí priorices tu alimentación. Yo entiendo que tengas un presupuesto, y un presupuesto, sobre todo ya destinado a tu comida, pero, ay, me encantaría recordarte que la comida es el principal motor de nuestro organismo, es importante estar bien, porque, si uno no está bien de salud, si uno no tiene la energía suficiente, eventualmente empezamos a a fallar en las demás actividades que tenemos. Sobre esto, y mm, dándole la importancia que necesita la alimentación, me gustaría recomendarte una planificación un poquito, pues, más certera acerca de tus comidas, y ahorita estás pasando por una situación en donde me comentas que no puedes ir al súper y agarrar lo que se te plazca, o cumplirte cierto antojo. Si estás pasando por un momento transitorio, en donde estás buscando tu estabilidad, pues entonces hay que darle una impor una importancia a la comida de una manera más práctica. Me gustaría recomendarte, no sé, si quieras tratar de llevar un calendario, llevar unas notas, mm, planificar tus comidas por semanas, eh, hay muchos videos, hay mucha información acerca de personas que se preparan, pues, la comida durante toda la semana. Son comidas simples, son comidas realistas, adaptadas a tu presupuesto porque, pues, sabemos que a veces, pues, varía, salen imprevistos, se recorta o se aumenta el presupuesto, entonces, pues, ¿qué te parece esto? Empezar a planificar las comidas por semana, eh, si ves ofertas, buscar, pues, grupos de alimentos o persio o porciones grandes de comida que te ahorran un tiempo y un dinero, comidas refrigeradas, eh, obviamente no dejando de lado lo saludable, pero porciones como el arroz, como verduras, como frijoles y todo este tipo de cereales y leguminosas que son muy buenas para ti, y no representan tanto gasto y en consideración, eh, precio, calidad y porción, pues, eh, creo que sí es algo que te podría ayudar, ¿cómo cómo lo ves?
Oye, sí, tienes toda la razón, la verdad es que esto que mencionaste al principio acerca de que bueno, la alimentación es algo que no podemos dejar de lado, porque es el motor para cada persona. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y oye, me gustó mucho este consejo que me diste acerca de cocinar un poco más en grandes porciones. Porque, ¿sabes qué?, que yo soy tengo la tendencia, no sé por qué, eh, o sea, me gusta cocinar y todo, pero sí hay veces que pierdo mucho tiempo en en hacerlo. Y sobre todo que <chuckles> estoy pensando como siempre en hacer algo para cada día, ¿sabes?, y aparte vivo solo. Entonces ya te imaginarás el tiempo que me toma cocinar, eh, cada día algo para mí, porque es algo que que que disfruto mucho, pero, pues, también me quita mucho tiempo. Y no había pensado en esto de, ¿por qué no? Pues, cocinar arroz, frijoles, algo que no es caro. Eh, igua y conservando siempre este valor nutricional que puedan aportar estos estos alimentos, y hacerlos en grandes cantidades, ¿no? Para, quizás, em, pues, comer los 2, días, no hasta 3, días, y pues, ir variando los los acompañamientos para que, pues, no resulte una privación completa de de lo que a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Me gustó mucho, mucho esta oferta que me di que me dices, y también esta opción de tan de poder ver videos en internet. Y buscar como gente que prepara todas las todas las, eh, comida para toda su semana, eh, la verdad es que no lo había pensado. Yo creo que lo voy a empezar a aplicar. Voy a buscar ahora mismo algunos videos para ver qué tipo de de comidas hace, ¿no?, y y si voy más a fondo, seguro que encuentro algo que, pues, que me guste, que esté adaptado a lo que yo estoy buscando y sobre todo, una mejor organización, que es lo que finalmente tú tú me sugieres que yo creo que voy a adoptar. Voy a agarrar una libreta, hacer un calendario, y decir: "Bueno, esta semana hay que enfocarse en en com en comer de esta forma, esta de esta otra". Y que bueno, el dinero, pues, se puede estirar, ¿no? Siempre y cuando lo sepamos, eh, utilizar de una manera inteligente. La verdad es que te agradezco todos tus consejos, los voy a tomar en cuenta, y y espero que que de esta forma, pues, pueda lograr mantener todavía mi mi calidad de de alimentos que que es a la que estoy acostumbrado, y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por compartirme este problema. Confío en ti. Sé que lo vas a hacer muy bien y que tengas excelente día.